Heu, ce que je préfère? Alors, on a on a un plat, dans ce plat, tu as des salades. Enfin, on appelle ça «salade»
Mmh. D'accord.
on appelle ça «salade», mais, heu Ah, je me rappelle plus le nom. En fait, dedans, tu as de la betterave, tu as heu mais tout est tout est découpé en fait. Tu as de la betterave, tu as des pommes de terre, tu as de la mayonnaise.
Mmh. D'accord.
Et, heu, tu as un peu de, comment dire? De marinade d'épices. Est-ce que c'est des marinades d'épices? Non. En fait, tu as un peu de c'est pas de la marinade d'épices, mais tu mets un peu de paprika.
Ouais. D'accord.
Et après, tu as des bananes plantains, et à côté, tu as de la viande, heu, comment dire?
Ouais, mmh mh.
Ah, je sais pas si on a le même mot.
<laughs> Tu te rappelles plus. <chuckles>
Ah, non, je m'en rappelle plus. Ouais. Bah en fait, c'est un plat qui est très connu, qui est très typique de là-bas, et c'est super bon.
Et il s'appelle comment le plat?